คือเราอะค่ะ อันนี้คือ เรากังวลมาก ๆ เลยค่ะ คือก่อนหน้าเนี้ยเราเองก็เหมือนจะแบบว่า เอ่อ เป็นการสัมภาษณ์เนาะ งานงานหนึ่งค่ะ แล้วเราอะตั้งใจมันมาก ๆ แล้วนะคะ ก็เลยทำให้เราอะเหมือน โอเค ตอนที่สัมภาษณ์อยู่อะเราก็รู้สึกดีเนาะ เขาก็ใช้คำพูดเชิงที่แบบว่า เฮ้ย เอ๊ย เขาแบบ โอ้โฮ เราผ่านแน่นอนอะ เรารู้สึกดีมากคุณ แต่พอผลมันออกมา กลับกลายเป็นแบบ เราอะถูกเขาปฏิเสธอะค่ะ เราก็เลยรู้สึกแย่มาก ๆ แล้วก็หลังจากนี้อะค่ะ หรือว่าตอนเนี้ย อีกไม่นานเนี้ย จะมีการสัมภาษณ์ใหม่อะเกิดขึ้นค่ะ ก็เหมือนกังวลมากค่ะ กลัวว่าจะถูกปฏิเสธ แล้วก็จะทำให้แบบว่าคนรอบข้างเรา หรือว่าเพื่อน ๆ เราอะค่ะ ที่เขาอะสัมภาษณ์ด้วย กันน่ะ จะมองเราแบบว่า เฮ้ย ทำไมเราไม่เก่งเลยอะ ทำไมเราเป็นแบบนั้นอะ ทำไมเราพยายามสัมภาษณ์ แล้วทำไมเรายังไม่ผ่านอะ เหมือนกลัวว่าเขา จะตัดสินใจเรา ตัดสินเราอะค่ะ พอจะมีวิธี หรือว่าเทคนิคที่พอจะทำให้เราคลายกังวลตรงนี้หน่อยได้ไหมคะ?
ครับ อือฮึ อืม ก็ อือฮึ อา อื้อฮือ ครับผม เข้าใจเลยนะครับผม อันนี้ขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นนะครับ สถานการณ์ที่ทางคุณเล่ามาแบบนี้ ก็แอบ ที่กังวลที่สุด ณ ปัจจุบันก็จะเป็นพวก อ่า เรื่อง อ่า การที่จะต้องไปสัมภาษณ์งานใช่ไหมครับผม? ครับ เอ่อ แล้วอันที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยครับ มัน <tsk> เอ่อ ที่มันทำให้คุณรู้สึกแย่มาก ๆ เนี่ย มัน มัน เอ่อ มัน อ ทำให้ความมั่นใจที่จะไปในครั้งต่อไปมัน มันลดน้อยลงขนาดไหนอะครับ? ตรงเนี้ย
ได้เลย ค่ะ อืม ก็คือแบบมัน มัน เรารู้สึกว่า มันไม่ได้ทำให้ความมั่นใจของเราอะลดน้อยลงนะคะ แต่มันน่ะทำให้เราเหมือนกลัวมากกว่า ถ้าถามว่าลดไหม? จริง ๆ ก็อาจจะมีส่วนเล็กน้อยแล้วกัน แต่เราแค่กลัว แล้วก็เหมือนเราก็ทำเต็มที่นะในรอบถัดไปอะ เราก็คิดว่า เราน่าจะทำเต็มที่แน่นอน แต่เราก็แค่กลัวว่ามันจะออกมาแย่อะคะ ผลมันออกมาค่ะ
อือฮึ <sucks teeth> ครับ อา ครับผม อืม อา เป็น รบกวนตรงนี้ใช่ไหมครับ? แล้วไอ้ความกลัวพวกเนี้ย มัน มันรบกวนเรื่องอื่นในชีวิตประจำวันไหมครับ? หรือว่ามันก็ไม่ได้อะไรกับเรื่องอื่น ๆ เราแค่ อ่า กลัวตรงแค่จุดนี้จุดเดียวเนี่ยครับ? <sucks teeth>
เรารู้สึกว่า มันค่อนข้างรบกวนมาก ๆ เลยค่ะ อย่างเวลาจะทำอะไรในช่วงนั้นเนาะ จิตใจมันก็จะกระวนกระวาย และมันก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย เราจะผ่านไหมนะ? มันกลับกลายเป็นแบบว่าบางกิจกรรมที่เราเคยมีความสุข หรือว่าเคยสนุกกับมันน่ะ ในช่วงนั้น หรือว่าช่วงก่อนที่เราจะสัมภาษณ์ หรือ เนาะ มันอาจจะทำให้เราอะรู้สึกแบบไม่มีความสุข หรือว่าไม่อินเท่าเดิมอะคะ
ครับ อะฮะ ครับ อือ ๆ อืม อ๋อ โอเคนะครับผมตรงนี้ เข้าใจในสถานการณ์ของคุณมาก ๆ เลยนะครับผม อันเนี้ยในเบื้องต้นก็ ก็คือ เอ่อ อยากให้ลองปรับที่ความรู้สึกก่อนนะครับว่า ไอ้ ไอ้พวก เอ่อ อ่า การสัมภาษณ์งาน อะไรต่าง ๆ เนี่ย มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องเจอนะครับผม เราก็ เอ่อ ไม่ต้องไป อ่า เริ่มตัดสินตัวเองก่อนนะครับ เพราะว่าบางครั้งอะครับผม อย่างที่คุณเจอมาเนาะ มัน ส มันจะมีเป็นในส่วนของ อ่า แอกชัน หรือ หรือว่าในฝั่งตรงข้ามฟีดแบ็กอะ ซึ่งมันเหมือนว่า เอ่อ เขาโอเคกับเรามาก ๆ นะครับผม แต่จากที่ เท่าที่คุณเคยเจอมาแล้ว ผมเชื่อว่าคุณก็จะเรียนรู้ตรงนี้เพิ่มมากขึ้นว่า อ๋อ บางอย่างเนี่ย เขาอาจจะทำแบบนี้กับผู้สมัครทุกคนก็ได้นะครับผม เราก็อย่าเพิ่ง เอ่อ รีบตัดสินหรืออย่าเข้าข้างตัวเองนะครับ เพราะว่าถ้าเกิดคุณแบบว่า เฮ้ย คุณมั่นใจมาก ๆ ตรงนี้ แล้ว แล้วมันไม่ได้ มันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบ อ่า fail บ้าง แย่บ้าง อะไรบ้างนะครับผม เพราะฉะนั้นถ้า เอ่อ ในการ เอ่อ ก็ อ่า แนะนำว่า ถ้า ถ้าเกิดเราสมัครไว้หลาย ๆ ที่นะครับ ก็คือ เอ่อ ให้เราสมัครไว้หลาย ๆ ที่ แล้วก็แบบว่า อ่า มั่นใจในตัวเรามากที่สุดก่อนนะครับผมว่า เอ่อ ถึงแม้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงมันก็คืออีกเรื่องหนึ่ง แต่ในการที่เรา เอ่อ เราได้ทำอย่าง อ่า เต็มที่ได้อย่างมั่นใจนะครับ เตรียมตัวมาอย่างดี นะครับผม หรือ อ่า หรือว่าถ้าเกิด เอ่อ มีข้อมูลอะไรต่าง ๆ ของทางบริษัทเพิ่มเติม เราก็เช็กมาให้เรียบร้อยนะครับ กับการเตรียม เตรียมตัว หรือว่าการซ้อมอะไรต่าง ๆ ในเบื้องต้นนะครับ เป็นสิ่งที่เราสามารถ เอ่อ ควบคุมได้นะครับ แต่ไอ้ปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ คือฝั่งบริษัท เขาอาจจะมีในส่วนของ เอ่อ ผู้สมัครที่มัน มันตรงสายมากกว่าเราแล้วอะไรก็แล้ว ถ้า ก็แล้วแต่ แต่จุดนั้นเราก็ไม่ต้องไปกังวลไปนะ เราแค่เตรียมตัวของเราให้ทีละขั้นนะครับผม แล้วก็ อ ให้มองว่า ไอ้การที่เราไม่ได้เนี่ย ถือว่าเป็นเรื่อง อ่า มันเป็น เป็น process ปกติ เพราะมันอาจจะมีบริษัท อ่า อื่น ๆ ที่ดี ๆ ที่แบบว่า เอ่อ อ่า รอเราอยู่อีกเยอะเลยนะครับผม แล้วก็คือ อ่า ให้เปลี่ยนความคิดลบอะ ให้เป็นแบบว่ามัน มัน มันพร้อมที่เราจะเจอแบบว่าสิ่งดี ๆ ตลอดนะครับ อยาก เบื้องต้นอยากให้ลองปรับที่ความคิดก่อน เพราะเข้าใจเลยว่า พอ พอคุณบอกว่ามัน มันก็รบกวนเรื่องอื่นบ้าง แล้วมันก็มีความกลัวบ้างครับ อย่างน้อย ก็คือ อ่า ลองเตรียมตัวเรื่องนี้ก่อนนะครับ โอเค
อืม อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม ใช่ค่ะ <clears throat> อืม ได้เลยค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกเลย คือเพราะบางที อะเรากังวลมากเกินไปเนาะ มันเลยทำให้แบบช่วงนั้นน่ะ เรารู้สึกแย่มาก ๆ ค่ะ บวกกับ คนรอบข้างเราเนาะ หรือว่าเพื่อน ๆ เราที่เขารู้ถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นด้วยเนาะ เราอะกลัวมาก ๆ ค่ะ กลัวว่าเขาอะเหมือนจะตัดสินเราแบบนั้น หรือว่ามองเราไปในทางที่แบบไม่ดี ได้อะ เพราะว่าเหมือนบางครั้งมันถูกปฏิเสธ แล้วเขาก็มา ถาม ไอ้เราก็เข้าใจได้แหละว่า มันก็เป็นความห่วงใยเนาะที่ เขาอะก็ห่วงใยเราแหละ แต่เราอะก็ พอบอกไปเขา "อืม ไม่ผ่านอีกแล้วเหรอ?" คือบางคำพูดของเขาที่มันออกมา เราอะ บางคนน่ะเป็นคนที่เราก็คาดหวังนะคะว่า โอเค เราจะแบบเหมือนจะได้คลายกังวล หรือว่าคลายเครียดจากคำพูดของเขาเนาะ แต่ กลับกลายมา พอมาเจอจริง ๆ อะ กลายเป็นแบบว่ามันยิ่งแย่ไปอีกจากคำพูดของเขาอะค่ะ
ครับ เออ เนี่ย อืม ครับ เออ ๆ เออ เออ เออ ครับ อืม ๆ เข้าใจ ๆ ครับผม เพราะว่าอันนี้ อันนี้เราอาจจะต้อง เอ่อ ลองเปลี่ยนวิธีบอกสื่อสารให้เขา หรือว่าคุยกับเขาด้วยว่า เฮ้ย สถานการณ์เพิ่มเติมก็ได้ว่า เฮ้ย ปัจจุบันนะครับมัน เอ่อ เอ่อ ด้วยความที่ ท เศรษฐกิจต่าง ๆ มันไม่ค่อย มันก็ไม่ค่อยดี อะไรแบบนี้ บริษัทต่าง ๆ เขาก็อาจจะมี ในส่วนของ เอ่อ เกณฑ์ในการที่จะรับอะไรที่มัน มันเข้มขึ้น หรือว่าคนมันก็อาจจะสมัครเยอะขึ้นนะครับผม เพราะฉะนั้นก็อยากให้แบบว่า ให้เข้าใจในมุม อ่า ของเราด้วย ที่เราอะ เฮ้ย เราก็ เรากำลังมองหาที่ใหม่ ๆ อยู่เหมือนกันนะครับผม การที่แบบว่ามัน มันไม่ได้เนี่ย มันก็ไม่ได้ว่า โอ้โฮ แปลว่า ห เราไม่ได้ มีความสามารถนะครับ คืออยากให้ อยาก อ่า เข้าใจในมุมที่เขามาวิจารณ์คุณเหมือนกัน แต่ ก็อยากให้ เอ่อ ลอง อ่า ให้ ให้ข้อมูลเขาเพิ่มเติมไปด้วยเหมือนกันว่า เฮ้ย มัน สถานการณ์มัน มัน ปัจจุบันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สถานะ ไอ้ ไอ้ที่ ไอ้สถานการณ์แบบในอดีตอะมันอาจจะไม่มีแล้ว อะไรแบบนี้ นะครับ ให้เขาแบบว่า ได้รู้ว่า โอเค มัน อ่า แต่ละที่ หรือว่าแต่ละ อันมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับ ก็อยาก ห แบบ เอ่อ อยากให้แบบว่า เขาได้ให้กำลังใจเราด้วย แล้วก็ไม่ได้ว่า มาแบบว่า อ่า ตำหนิหรือว่าแบบว่า เฮ้ย พูดในแบบ อ่า เชิงลบ ๆ ถึงว่า อืม ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้พูดตรง ๆ นะครับเนาะ ก็อยากให้แบบว่า เราค่อย ๆ คุยกับเขาสื่อสาร กับเขากลับไป ด้วยแบบว่า เอ่อ เราก็ อ่า ข เข้าใจเขาในมุมเขาเหมือนกัน แล้วก็อยากให้เขาเข้าใจในมุมเราด้วย แบบเนี้ยครับผม
อืม อืม อืม อืม อืม อืม ใช่ค่ะ อืม ใช่ ใช่เลยค่ะ แต่บางครั้งอะค่ะ คือเราเองก็เหมือน เหมือนรู้สึกว่า กับบางคนน่ะเราพยายามจะสื่อ แล้วเขาอะก็ ไม่ได้เห็นด้วย แต่ก็มีหลาย ๆ คนนะคะที่เราอะรู้สึกว่า โอเคเราสื่อสารแล้วอะ เขาก็เหมือนเข้าใจ เรา แล้วก็กลับกลายมาเป็นให้กำลังใจเราเนาะ แต่บางคนคือคุณ คือ เขาไม่สนใจ แล้วก็เขาก็เลือกที่จะไม่ได้อยากจะรู้เหตุผล หรือว่ารู้แบบเป้าหมาย ที่เราทำ หรือว่าสิ่งที่เราทำ เขาแค่มองถึงสถานการณ์ตรงนั้นน่ะค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะไม่แคร์ หรือว่าให้ความสำคัญกับคนนั้นไปเลยอะ คุณคิดว่า การทำแบบเนี้ยมันแย่ไหมคะ?
ครับ ครับ อืม ครับ ครับ ๆ ครับ อือ ครับ อืม อืม ๆ ครับผม อันนี้ ก็คืออาจจะต้องดูว่า ไอ้คนนั้นจริง ๆ เขา เขาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่า อยู่ในครอบครัวเราแบบใกล้ชิดสนิทกันแบบว่า จนเรารู้สึกว่าสำคัญมาก ๆ ไหมนะครับผม แล้วถ้าเกิดแบบว่า อาจจะเป็นแค่แบบเพื่อนที่แบบว่า เราไม่ได้ เอ่อ ไม่ได้ต้อง เจอกันบ่อย หรืออะไรกันมาก ๆ อะ ก็ควรแบบว่า เอ่อ เรา อ่า ห่าง ๆ หรือว่า เฟด ๆ ก่อนดีกว่า เพราะว่ามัน มันยิ่งคุยแบบนั้น ก็ยิ่งบั่นทอนตัวเรานะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ เป็นครอบครัวเราจริง ๆ ก็อยากจะให้แบบว่า อ่า หรืออาจจะให้แบบ อ่า คนกลางคอยแบบสื่อสารเพิ่มเติมกับเขาอีกทีหนึ่งนะครับว่า เฮ้ย อันนั้นแบบเนี้ย วิธีนี้อาจจะไม่ได้ ไม่ใช่เป็นวิธีที่ถูกนะครับ มันอาจจะเป็นการบั่นทอนกำลังใจ อ่า กันในครอบครัว อะไรแบบนี้นะครับผม อยากให้ลองดูว่า เอ่อ คนคนนั้นน่ะ มันอยู่ในสะ อ่า อยู่ อยู่ในครอบครัวเราหรือเปล่า หรืออะไรหรือเปล่านะครับ? แล้วก็ลองค่อย ๆ ปรับนะครับแบบนี้กันไปนะครับ แล้วก็ อือ จะถามเพิ่มเติมนิดหนึ่ง ไอ้ใน ในตอนที่เรา ซ อ่า อ่า ไปสัมภาษณ์อะ มันมีความแบบว่ากังวลนะครับ ในการ อ่า แล้วมันก็แบบว่า ทำให้แบบว่ามีไม่มั่นใจบ้างไหมครับ? ในตอนที่แบบว่า ไปคุยอะไรต่าง ๆ แบบนี้
อือ อืม ใช่ อืม อืม ได้เลยค่ะ คือเราอะคะรู้สึกว่า ความกังวล หรือว่าความไม่มั่นใจอะ ถ้าพอเราโดนปฏิเสธมาแล้วเนาะ มันก็มีแบบนิดหนึ่งแล้วกัน แต่ไม่ได้เยอะมากค่ะ ในส่วนของความกังวลเนี่ย ก็คือมีเยอะเลยแหละ แต่ในส่วนของความไม่มั่นใจอะ เรารู้สึกว่า ในแต่ละรอบเนาะ ถึงแม้ว่าเราจะผ่านการปฏิเสธ หรือว่าเจอกับเหตุการณ์แย่ ๆ มา เราก็จะพยายามให้ถึงที่สุด เท่าที่เราจะทำได้เลยอะคะ
อืม อะฮะ ครับผม อืม อือฮึ ครับ อือฮึ อา ครับ ๆ เข้าใจเลยนะครับผม ก็พยายามแบบว่า อ่า ก่อนที่จะไปสัมภาษณ์อะไรต่าง ๆ ก็แบบสูดหายใจลึก ๆ แล้วก็ตั้งสตินะครับผม แล้วก็เรื่อง อ่า สมมุติถ้าเราได้ซ้อมบ่อย ๆ นะครับ ไม่ว่าจะซ้อมแบบว่าหน้ากระจก หรือว่าอัดวิดีโอตัวเองไว้ดูนะครับผม อันเนี้ยก็จะเป็น อ่า จุดที่เรา อ่า ช่วยเสริมความมั่นใจเรานะครับว่า เอ่อ เรา เราก็จะ เอ่อ เห็นตัวเราเองว่า เอ่อ จุดไหนที่เราอยากจะปรับปรุง หรือว่าส่งไปให้ อ่า เพื่อน หรือว่าทาง อ่า ในส่วนของ เอ่อ รุ่นพี่ หรือคนที่มีประสบการณ์ช่วยดู ช่วยแบบว่าแนะนำ อันนั้นก็น่าจะเป็นอีก ส อีกจุดหนึ่งที่จะทำให้เราแบบว่า อ่า เพิ่มความมั่นใจของเรา ในตอนที่เรา อ่า ไปสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะครับผม เพราะว่า เอ่อ ถ้าเราเตรียมตัวมาดีนะครับผม ทำเต็มที่แล้ว ถ้าเกิดผลลัพธ์มันไม่โอเค เรา เราก็จะยัง มีกำลังใจในส่วนของการที่ เฮ้ย เราอาจจะมีที่ ที่ที่เหมาะกับเราได้ เป็นที่อื่นอีกนะครับ อันเนี้ยลองค่อย ๆ ทำนะครับผม ค่อย ๆ ปรับ คิดว่าอันนี้ก็น่าจะช่วยให้ อ่า การ เจอในส่วนของเผชิญใน ส สถานการณ์รอบต่อไป มันก็จะ จะเริ่มมั่นใจขึ้น แล้วก็ดี ค ดีขึ้นนะครับผม สุดท้ายก็จะได้ เอ่อ ผลลัพธ์ที่ดีอะครับแบบนี้
อืม อือฮึ อืม อืม ค่ะ อา ได้เลยค่ะ ฟังดูแล้วก็เป็นเหมือนวิธีที่ดีมากเนาะ เหมือนเราก็ต้องมีการแบบให้กำลังใจตัวเอง แล้วก็ยอมรับ แล้วก็เหมือนเผชิญกับสถานการณ์ในปัจจุบัน หรือว่าสถานการณ์ข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้น เพราะว่าเราเองก็ไม่ได้รู้หรอกว่า เฮ้ย มันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะ แล้วบางครั้งถ้าเกิดว่าเราเอาความ กลัวครั้งนั้นเนี่ย มาทำให้ความมั่น ไม่มั่น ความมั่นใจของเราลดลงอะ มันก็อาจจะส่งผลให้เกิดความปฏิเสธต่อ หรือว่าเกิดแบบเหตุการณ์ย้ำ ๆ นั้น ๆ ย้ำ ๆ ต่อ ๆ ได้เนาะ เราน่าจะต้องตระหนักมากขึ้นแล้วค่ะ แล้วก็หลังจากนี้น่าจะต้องเหมือนเพิ่มความมั่นใจ แล้วก็ทำทุกอย่างเนี่ยให้มันเต็มที่ที่สุด แล้วก็เหมือนที่คุณบอกมาเลย ก็คือเหมือนพยายามที่จะเลือกแคร์เฉพาะคนที่สำคัญ หรือว่าคนที่แบบ ให้กำลังใจกับเรา คนที่ดีกับเราแล้วกันเนาะ วันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่า รู้สึกคลายกังวลมาก ๆ แล้วก็รู้สึกว่าได้รับเทคนิคมาใหม่เยอะมาก ๆ เลยค่ะ เดี๋ยวจะนำเทคนิคที่คุณแนะนำมาเนี่ย ไปปรับใช้ดูนะคะ ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ
แต่ของ อืม ครับ อา ด้วยความยินดีนะครับผม ยังไงวันนี้ก็ <clears throat> เป็นกำลังใจให้นะครับว่า ในการที่จะ อ่า หาวิธี หรือว่าหาแนวทางในการที่จะได้สัมภาษณ์ แล้วก็ได้งาน ที่เรา เอ่อ พึงพอใจแล้วก็อยากได้นะครับ เป็นกำลังใจให้นะครับ สวัสดีครับ